Ừm, thật ra thì, ờ, trước đây mình cũng có thử nhiều phần mềm bạn, nhưng mà sau này thì mình thích cái sự tinh giản hơn á. Và mình thích cái việc mà cảm xúc mà khi viết và tích bằng cái, ơ, cây bút á bạn, cây bút chì hoặc là cây bút, ờ, bi ở trên cái quyển sổ. Mình cảm thấy nó có cảm xúc khi mình viết ra á bạn. Thì mình chọn cái hình thức là đánh dấu trên sổ hoặc là, à, nếu mà mình đi ra ngoài thì mình sẽ có cái note trên, ơ, điện thoại. Nó có cái những cái dấu đầu dòng á bạn, khi nào mình hoàn thành cái việc nào mình sẽ bấm dấu tích vào đó. Thì nó cũng sẽ tiện và khiến cho mình nh dễ heo dõi và b dễ bám sát nè.
À. Đúng rồi. Ừm. Ừm, hay quá ta, tính ra là bạn bắt đầu tìm được cái cách mà nó ngắn gọn nè, hợp với bạn nè, xong rồi bạn thấy là chỉ cần á là ghi nhẹ nhẹ vậy thôi là được rồi ha. Nhưng mà có khi nào á là bạn phải cần cái tìm cám hừ cảm hứng gì đó cho cái việc sáng tạo của bạn hông? Để mà, ờ, nhiều khi bạn cũng đang, ơ, buồn chán hay stress gì đó, bạn cần một cái cảm hứng gì đó thì bạn tìm ở đâu?
<laughs> Đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng là thật sự là cũng có nhiều các cảm xúc, nhiều giai đoạn như thế nha. Thì mình sẽ chọn cái cách là, ví dụ như, mình làm về cái chủ đề về văn hóa, cuộc sống thì mình sẽ quan sát những cuộc sống thường nhật của trong gia đình nè, hàng sàng xóm mọi người nè. Nhưng mà nhiều khi là có những lúc mình không thể đi xa được bạn, thì mình sẽ chọn cách là đòn bẩy từ mạng xã hội nè, những cái video trên mạng xã hội. Ví dụ cái cái những cái trang mà, ờ, v chuyên về hình ảnh á bạn. Tức là có những cái trang art chuyên về hình ảnh thì nó có rất nhiều cái hình ảnh có truyền cảm hứng. Nhiều khi mình nhìn vào đó mình lại, ờ, lại có cảm xúc và mình lại có thể ra được một cái ý tưởng về thiết kế hoặc là nội dung nè.
Ừm. Đúng rồi. À, hay hay. Ừm. À, bạn tận dụng hết tất cả những cái có thể luôn ha. Nhiều khi lên mạng xã hội cũng là một cách để mà có thể sáng tạo được đó nha, rồi quan sát xung quanh nữa, rồi không chỉ là đi du lịch, đi chơi cái gì cũng có thể sáng tạo được. Mà bạn ơi, thật ra thì cũng có một số cái quan điểm người ta cho rằng như này nè. Thì, ờ, sáng tạo nó là cái việc mà nó sẽ đột phá, cho nên là người ta dồn lại một lần, cái người ta sáng tạo, người ta làm thiệt là nhiều trong cái ngày đó. Nhưng mà cũng có cái quan điểm người ta suy nghĩ rằng á là, à, mỗi ngày là một chút, một chút, cứ từ từ vậy đó, đều đặn, 15-20 phút mỗi ngày, nó kỷ luật, thì nó sẽ tạo nên một cái phiên bản tốt hơn và làm cho cái trí não mình nó quen. Thì hổng biết là bạn thấy cái nào thì nó hợp lý nè?
Đúng rồi. <laughs> Đúng rồi. Ừm.